Này bạn ơi, mình tò mò ấy, không biết là bạn duy trì cái việc là tập thể dục thường xuyên bằng cách nào nhỉ? Kể cho mình nghe được không?
Phải nói nha, mình cũng là một cái người không, gọi là, chăm tập thể dục lắm đâu ấy nhưng mà bởi vì là tất cả vì sức khỏe của mình, ừ, bởi vậy là mình cảm giác như là mình phải duy trì được cái việc tập thể dục này. Và may mắn là, kiểu, mình cũng đã duy trì được rồi nha, chứ mình không phải là mấy con người, gọi là, yêu quý việc tập thể dục nên là mình rất là lười luôn ấy. Ừ.
Ôi, thế á? Ừm, thế là tốt mà, đúng không? Ờ. <chuckles> Nói chung là nghe bạn thấy là bạn, kiểu, là có một cái sự kỷ luật và mà vẫn là duy trì được như thế này là tốt rồi ấy. Thế nhưng mà bạn bắt đầu cái thói quen tập thể luyện tập thể dục hàng ngày như thế nào ấy? Bạn thường là bắt đầu với những cái hoạt động gì?
Ờ. Ồ, mình nha, thì cũng không phải chỉ là là, kiểu như là, có những cái máy tập hay gì đó đâu bởi vì rằng là còn mình kiểu như người già luôn ấy, cái, a, chung cư của mình mình ở chung cư, ừ, thì ở dưới sẽ có những cái máy tập thể dục các kiểu ấy, đúng không? Thì, ôi giời, các bà hay ra đấy để mà tập lắm. Mình cũng chỉ đơn giản là mình tập ở những cái máy đó thôi á, những cái máy đẩy tay, đẩy chân, xong rồi là s đạp xe đạp xe, xoay tròn, các kiểu, các kiểu. Đó, thì thường nha, là mình sẽ ừm, ừm, đúng rồi, mình cũng sẽ đi tập thể dục vòng quanh cái khu nhà của mình nữa, ở dưới tầng một á. Đó, khu nhà mình thì cũng có đầy đủ đ để đi ra đi bộ đợt này, xong rồi là có những cái chỗ đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng nha, thì mình cũng có đi bơi, tại vì ở dưới nhà mình cũng có bể bơi nữa.
Ừm. Ơ, thế á? Ờ. Ê, mấy cái hoạt động này hay nha. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ê, tính ra là những cái hoạt động mà bạn, kiểu là, để duy trì tập luyện hằng ngày là cũng đa dạng ghê nhỉ? Như kiểu của người già là giống như tập tập dưỡng sinh như vừa bạn nói này, rồi xong cả đi bơi nữa. Đi bơi thì cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn ấy. Thế nhưng mà thường thì bạn sẽ phân chia cái lịch tập như thế nào cho nó hiệu quả ấy?
<laughs> Ừm, chuẩn luôn. Ờ, thường bơi nha, thì mình sẽ cố gắng bơi tầm 2 ngày 1 tuần. Nó cũng không cố định là, kiểu, ngày nào với cả thứ mấy, thứ mấy đâu. Chỉ đơn giản là, kiểu, những ngày đó sẽ cách cách nhau ra. Ví dụ tầm là thứ Ba với thứ Sáu chẳng hạn. Đó, nói chung là mình sẽ chọn ra 2 ngày trong tuần, ngày hôm nào mình thích đi bơi thì mình sẽ đi bơi thôi. Và, kiểu, mình thường thường là sẽ, gọi là, tập thể dục hết vào trong buổi sáng ấy. Dù đi bơi hay là đi tập thể dục hay là, kiểu, đi bộ, mình sẽ đều làm trong buổi sáng hết luôn. Và những ngày còn lại thì mình sẽ đi bộ này. Đi bộ xong rồi mình sẽ đi vào những cái máy tập để mà mình tập luyện các kiểu, á.
Ừm. Ừm, hợp lý này. Ừm. Ôi, tính ra là bạn có những cái hoạt động mà nó cũng rất là tích cực luôn ấy chứ nhỉ. Không biết là thường là bạn sẽ dành bao nhiêu khoảng thời gian cho buổi sáng để tập những cái hoạt động như thế ấy?
Hừm. Ồ, đối với mình sẽ là 1 tiếng nha. 1 tiếng là sẽ tầm khoảng, ờ, ừ, cũng khá là lâu. Nói chung là, kiểu, thường nếu mà đi bộ á, thì sẽ đi bộ tầm khoảng 30 phút này. Xong rồi 30 phút thì ngồi tập máy. Còn đó đi bơi thì mình cũng sẽ đi bơi tầm 1 tiếng xong rồi mình lên, á. Nói chung là mình thấy là cái khoảng thời gian 1 tiếng nó cũng vừa đủ để, nói chung là vừa đủ cho mình tập thể dục. Nó đủ khỏe này, đủ, gọi là, giúp cơ thể khỏe mạnh, ấy, mà nó cũng không, gọi là, bị quá tải hay là gì cả.
Ừm, lâu đấy. <clears throat> Ừm. Ờ, công nhận luôn nha. Mà sáng nào mà bạn cũng tập được 1 tiếng như thế là cũng tốt đấy chứ. Không biết là cái động lực nào để giúp cho bạn là duy trì cái việc là tập thể dục thường xuyên như thế nhỉ?
Ờ, cái này phải nói rằng là thực sự rằng là cái việc n đấy nó cũng có lẽ là mình thấy nó từ cái cơ sức khỏe của mình đi. Mình cảm giác như là ngày xưa, ôi, mình lười tập luyện lắm, mà, kiểu, rất là hay, gọi là, thức đêm luôn á. Bà mình cảm giác như là, kiểu, cái từ cái khoảng thời gian đó nha, ừ, thực sự ảnh hưởng, gọi là, hiện nhìn thấy được ở trên cái cơ thể của mình luôn. Tóc thì rụng này, mặt thì lên mụn này, xong rồi da thì nhợt nhạt các kiểu. Đó, xong rồi cảm thấy, gọi là, còn cảm thấy khó thở. Ừ, đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi!
Ờ. Ui thế á, thế cũng hại, đúng không? Ừm. Ờ, nhìn là cũng s thiếu sức sống ấy chứ bạn nhỉ? Thế thì không biết là có một cái dấu mốc nào mà nó cực kỳ là quan trọng để khiến cho bạn là nhận ra là, à, bây giờ là sức khỏe rất là có vấn đề rồi đấy, phải đi tập thể dục thôi?
<laughs> Ừ, ừ, ừ, cái này là, kiểu như là, hồi đấy mình lúc lấy là mình rất là hay thức đêm xong rồi là ngủ dậy muộn, không đi tập thể dục mà. Thế là có một cái lần là mình lướt mạng nha, mình đọc được một cái bài báo, nó ghi là "cái tình trạng đột quỵ của giới trẻ dạo này cực kỳ nhiều, nó tăng lên phải đến bao nhiêu phần trăm rồi" đó, đúng rồi, đúng đó! Mình nghe mình rất là sợ luôn á, mình sợ rằng là, kiểu: "ôi, chết thật, tất cả những cái dấu hiệu này đều mình đều có luôn". Là, kiểu, nếu mà, kiểu, mình không ừ, đó, ví dụ như thức đêm này, xong rồi nằm xem điện thoại, không tập thể dục này, xong rồi ăn thì ăn đồ ăn nhanh các kiểu. Tất cả những cái dấu hiệu đó đều đều có đó. Đó, bởi vậy nên rằng là, kiểu, mình nghĩ là "ôi, chết rồi, không muốn đột quỵ, không muốn chết ở cái tuổi trẻ thế này đâu". Đó chính là cái lúc, ừm, lúc là như thế là mình bắt đầu là n để đi tập thể dục, kiểu như, có được cái quyết tâm đi thể dục ấy. Mặc dù mình không biết là cái bài báo này nó nói có đúng không, nhưng mà nó thành công cho cái việc làm cho mình sợ, mình lo cho cái sức khỏe của mình ấy. Có lúc mình rất sợ ửm, đúng rồi, bắt đầu đi tập thể dục. Nhưng mà thực sự là, kiểu, để mà duy trì được cái việc tập thể dục đấy nó là cả một cái quá trình rất là gian nan luôn ấy!
Ừm. Ôi, nghe nguy hiểm ấy nhỉ! Ờ. Ui, thế cơ á? Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Ồn, cũng sợ mà, đúng không? Đúng rồi. Ờ, mình cũng đang tò mò là từ cái đoạn mà bạn đang, kiểu là, có một cái lối sống nó không có hề lành mạnh này, ngủ thì muộn này, xong đó là ăn thì toàn là thức ăn nhanh, rồi xong đó là cũng lười vận động nữa á, mà tự nhiên lại chuyển sang một cái chế độ vận động liên tục như thế này thì không biết là cái khoảng thời gian đầu tiên ấy, bạn có gặp khó khăn gì không?
Ừm. Ôi, khó khăn lắm luôn! Nói chung là nhá, th thì cái hồi đó mình bắt đầu tập đi đi lậy sớm để mà tập thể dục ấy, thì nó cứ rơi vào cái vòng lặp luẩn quẩn. Chính là kiểu ngủ thì ngủ muộn, xong rồi sáng thì không thể nào mà dậy được, xong rồi sáng thì lại dậy muộn, xong rồi là, kiểu <laughs> đúng rồi, tối thì lại thừa năng lượng quá lại đi ngủ muộn. Thế là lúc đấy nha, mình nghĩ rằng là, kiểu, mình ờ, nếu mà lúc đó nếu mà cái ngày hôm đó nha, mình mà có mà nằm trên giường thì mình cũng không thể mà ngủ s ngủ sớm được luôn ấy, bởi vì lúc ấy cơ thể nó không quen mà. Bởi vậy nên rằng là, kiểu, mình bắt buộc phải khiến cho cơ thể phải dậy sớm trước đã. Thì nếu mà dậy sớm và mình tập thể dục nha, thì mới khiến cho buổi tối cơ thể mệt mỏi và mới nằm xuống giường để mà ngủ sớm được. Đó, vậy nên là, kiểu ừ, những cái hôm đầu ấy, mặc dù rất là buồn ngủ luôn, lúc đó có khi là mình chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng thôi, lúc ấy mình, ờ, ngủ muộn lắm, nhưng mà, kiểu, mình vẫn phải tắt báo thức, mình bật báo thức xong rồi kiểu mình lậy nhiều báo thức xong rồi để mình cố gắng lết ra khỏi giường để mà đi tập thể dục được. Đó, đó chính là cái cách để mà mình ừm.
Ừm. Ô, đấy. Rồi xong đó bạn làm sao? Ừm. Đúng rồi. Ừm, hợp lý này. Ừm, ừm. Ờ. Tính ra là cái báo thức này cũng hay đấy chứ nhỉ. Chứ không là bạn sẽ ngủ tiếp và bạn không có dậy tập thể dục đâu, đúng không? Thế thì trong những cái ngày đầu ấy, bạn mới đi bộ này, mới đi bơi hay là mới đi tập thể dục dưỡng sinh như các bà ấy, thì có những cái lúc nào mà bạn cảm thấy ngại không? Kiểu là cơ thể đang quen với cái việc là ngủ nướng rồi mà, tự nhiên dậy vận động như thế thì chắc là ban đầu cũng không quen mà, đúng không?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Không quen mà cảm thấy chán lắm, ngại lắm. Nhưng mà xong rồi là, kiểu, ờ có lẽ là, kiểu, nhờ mình nếu mà nói về thiên về cảm xúc của mình nha thì mình không hề muốn làm một tí nào luôn. Nhưng mà nếu mà, kiểu, cứ để cho mình dựa vào cái cảm xúc của mình á
Ừm. Ờ, đấy. Thế xong bạn làm như thế nào mà lại có một cái động lực duy trì đến tận bây giờ luôn nhỉ?
<laughs> Ừ, ừ, đúng rồi. Nói đầu tiên nha, về cái việc như là thứ nhất, là mình phải tạo được một cái thói quen. Mình có cái thói quen lúc trước là, kiểu, cứ đi ngủ muộn rồi dậy muộn rồi mà. Thì bây giờ mình phải tạo được một cái thói quen mình đã nhớ là mình đọc ở đâu ấy, là kiểu, một cái việc mà nó làm được trong 21 ngày, thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen cho mình. Trước đây, là mình sẽ cũng sẽ cố gắng là ừ, đúng rồi, mình sẽ cố gắng là mình ph bắt buộc, ơ, dù có không muốn thì vẫn cứ phải dậy xong rồi đến 21 ngày sau thì như thế nào thì như thế nào, đó. Thì mình thấy nha, là s kiểu, sau khoảng 7, ờ v 3 tuần mà, đó 21 ngày thì mình cảm giác như, kiểu, cơ thể mình đã quen với cái việc đó rồi. Và nó đúng là, kiểu, tạo được một cái thói quen cho mình luôn ấy. Và, kiểu, lúc ừ, đúng rồi, lúc đó thì mình rất là bắt đầu ô kê trong cái việc dậy sớm rồi nha.
Ừm, hợp lý này. Ừm. Ờ, cũng đúng mà. Ừm, ừm. Ôi, thế hay nhỉ. Ừm, nói chung là 21 ngày cũng không là một không không phải là một cái khoảng thời gian dài, đúng không? Mà cũng không có phải ngắn. Thế nhưng mà cố duy trì từng tuần, từng tuần một như thế, đến cái tuần thứ ba là bắt đầu là bạn cảm thấy là cơ thể quen rồi mà, đúng không? Thế thì từ bạn, kiểu là, cảm giác là duy trì cái thói quen tập thể dục hằng ngày như thế, thì bạn thấy cơ thể của bạn thay đổi như thế nào?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ! Thực sự là mình cảm giác đúng là, kiểu, nhờ cái việc mà mình tập thể dục thì mình cảm thấy cơ thể của mình nó khỏe lên lại bằng cách, gọi là, nhìn thấy mắt thường được luôn. Thứ nhất nha, bởi vì mình dậy sớm nên là, kiểu, mình sẽ không thể nào mà ngủ muộn được, không ngủ muộn được thì chắc chắn là, kiểu, nó những cái vấn đề về sức khỏe nó đã được giảm đi rất là nhiều rồi ấy. Mà, kiểu, tập thể dục đó nha, mình, gọi là, ờ, buổi sáng thì mình, ờ, không khí rất là trong lành luôn ấy, mình có thể hít thở được rất là sâu này. Mình mùa hè thì còn đi tắm nắng nữa, đó, có thể tắm nắng để khiến cho cơ thể thêm được vitamin D này, đó, khỏe mạnh hơn nhiều. Và cái việc như là, kiểu, mình tập thể dục rồi đi bơi ấy, thứ nhất là cái việc đi bơi nó khiến cho cái, kiểu, cái cơ thể mình nó rất là đẹp luôn á. Chân tay thì thon gọn, bụng eo cũng thon gọn bởi vì là kiểu ừ, đúng rồi, khi mà đi bơi nha là, kiểu, ờ, tất cả những cái bộ phận trên cơ thể mình phải hoạt động mà, phải vận động mà. Đó, vậy nên là, kiểu, cái việc đi bơi này khiến cho cơ thể rất là đẹp luôn này. Và tiếp theo là, kiểu, việc không ngủ muộn khiến cho da của mình lúc đó nó căng tràn sức sống á, đẹp hơn, đúng rồi, tóc thì không còn rụng nữa, mặt thì kiểu không giống như là gấu trúc nữa. Ngày trước mặt mình trông như gấu trúc là vì là, kiểu, cái quầng thâm mắt á, đó, nó dày lắm luôn á. Đó, và, kiểu, mình cũng thấy là cơ thể ừm.
Ồ, thích nhỉ! Ừm, cụ thể hơn là như Ừm. Trời, thích nhỉ! Ồ, đúng rồi. Thoạt nhìn đã thấy thích rồi nhỉ? <chuckles> Ừm. Ừm, da đẹp hơn, đúng không? À. Trời ơi, thích nhỉ! Tính ra là tất cả những cái cơ thể của bạn này, xong đó là những cái thay đổi tích cực l là nó hiện rõ luôn mà, đúng không? Bạn có thể nhìn được bằng mắt thường ấy. Thế thì không biết là bạn có từng so sánh cái khoảng thời gian trước khi mà bạn tập thể dục này, và sau khi cái khoảng thời gian mà bạn tập thể dục ấy, để giữ được, ừm, gọi là, cái tinh thần tích cực hơn không?
Đúng, ừm. Đúng rồi. Mình cũng thấy có nha. Thứ nhất ấy, là cái việc mà mình đi tập thể dục á, là nó giúp cho mình có thể dậy sớm được hơn rất là nhiều so với những cái lúc mà mình không được thể dục luôn. Ví dụ như là mình đi tập thể dục thì mình sẽ dậy tầm khoảng nếu mà mùa hè thì có khi là tầm 5:00-5:30 mình đã dậy rồi. Còn đâu mùa đông thì sẽ tầm 6:00 mình dậy ừm, đúng rồi. Còn đó nha nếu mà kh mình không đi tập thể dục ấy, thì có thể đến tận tầm 8:00 hay là 9:00 mình mới dậy cơ. Những cái lúc nào mà không phải đi làm là thực sự mình ngủ rất là muộn. Và, kiểu, cái việc mà đ dậy sớm để mà tập thể dục ấy, khiến cho mình khi mà mình đã tập thể dục xong mình trở về nhà rồi, mình có thêm vẫn còn rất là nhiều thời gian nữa, và mình lại làm thêm được những rất là nhiều những cái công việc khác ờ, đó. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, khiến cho mình có thể làm được thêm nhiều việc khác này và giúp cho mình thêm được cái năng lượng căng tràn luôn á.
Ừm. Ôi, dậy sớm ấy nhỉ? Ờ. Ừm. Công nhận ấy, kiểu, là nó rất là nhiều năng lượng, đúng không bạn? Trời ơi, hay quá nha! Tính ra là cái việc mà duy trì cái chế độ tập thể dục như thế này là bạn đã duy trì được cũng khá là lâu rồi và hiện tại là bạn cũng đang hài lòng với nó rồi mà, đúng không? Thế thì không biết là trong cái khoảng thời gian mà bạn duy trì như thế, có những cái ngày nào mà bạn cảm giác là có quá là nhiều công việc này, hay có những cái ngày mệt mỏi và chán nản ấy, và bạn bỏ luôn cái việc thể dục không?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, đó, có lẽ là, kiểu, cái hồi đầu nha, cái hồi mà mình mới bắt đầu, gọi là, đi tập thể dục ấy, thì, gọi là, lúc đấy là lúc đấy mình bắt đầu tập thể dục vào tầm mùa thu thì thời tiết vẫn có rất là, kiểu, mát mẻ, dễ chịu mà, đúng không? Lúc đấy mình cũng nghĩ rằng mình đã quen với cả cái việc mà tập thể dục rồi, nhưng mà, kiểu, khi nó trời chuyển sang mùa đông lạnh, lạnh, lạnh, lạnh á, thì thực sự mình rất là lười dậy luôn. Ừm, đúng rồi, lười dậy lắm luôn ạ. À, luôn là mình nghĩ được một cách đó chính là nhà mình có nuôi 2 con mèo, thì lúc đó mình, ờ, mình sẽ dậy sớm, xong rồi mình sẽ cho mèo ăn, đó chính là cách để mình duy trì cái việc dậy sớm của mình ấy, mình dậy sớm để cho mèo ăn ấy, đó ờ, đó, 2 con mèo của mình khi mà bọn bọn nó thích ăn lắm, đó, nên là, kiểu, cứ sáng sớm nên, kiểu, không thấy mình đâu, bọn nó đã vào để mà nó gọi để mà đòi mình dậy ăn rồi. Đà cái việc mà cho mèo ăn buổi sáng ấy, nó cũng khiến cho mình phải dậy để mà dậy sớm ấy, để cho mèo ăn xong rồi mình đi tập thể dục được này, đó cũng là cái cách để mình tạo ra được một cái việc mình phải làm, mình dậy sớm ấy, ừm. <chuckles>
Ừm, ừm, đúng rồi. Đấy, méo liền, đúng không? Thế rồi lúc đó là bạn làm sao? Ừm. Ừm, thế cũng hợp lý này. Đúng rồi. Trời ơi, quá hay luôn, đúng không? Coi như là cái việc mà, ừ, cái việc là thức dậy đầu tiên là hơi khó vào mùa đông, rồi xong đó là bạn đã thay đổi cái việc là ngày xưa thì là thức dậy để đi tập thể dục luôn, đúng không? Thì bây giờ là bạn thay bằng cái việc là cho mèo ăn, đấy cũng là một cái cách để giúp cho bạn là thức dậy mà nó một cách thoải mái hơn, rồi xong đó là lân la sang cái câu chuyện là đi tập thể dục thể thao ấy, thì nó cũng nhẹ nhàng hơn mà, đúng không? Công nhận là cách này hay nha! Ừ, thế thì không biết là bạn có từng là, kiểu là ừm, ừm, không biết là bạn có từng, kiểu là, tìm người đồng hành cùng, kiểu là, đi tập thể dục cùng không? Hay là bạn hay tập một mình thôi?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. <laughs> Ừ, đó là cái động lực của mình á! Ờ, đến hiện tại nha thì mình hay tập một mình, nhưng mà ngày xưa á, mình thấy thấy, ờ, mẹ mình ấy cũng là một cái người, gọi là, góp công rất là lớn của mình cho đến cái việc là giúp mình có thể duy đ được cái thói quen đi tập thể dục luôn. Thì mẹ mình cũng thấy cái tình trạng của mình ừ, là kiểu cứ đi ngủ muộn là dậy muộn ấy, mẹ mình cảm thấy ngứa mắt lắm. Thế là mẹ mình cái hồi đầu tiên mẹ mình cũng bảo rằng là "Mẹ sẽ đi tập cùng con." Thì cái hồi đấy, kiểu, rất là lười luôn mà, có khi là, kiểu, mình tập luyện vài cái xong rồi lại ngồi nghỉ ngơi ấy. Nhưng mà kiểu nếu mà có mẹ đi cùng nha, thì, ờ, mẹ con mình sẽ tập cùng với nhau này, thì mọi người sẽ nhìn nhau, xong rồi là, kiểu, mình có thể là, kiểu, mình tập được nhiều hơn á. Chứ tập một mình nhiều khi mình cảm giác như là ừ, đúng rồi, đúng rồi, mình cảm thấy lười lắm. Nó nó toàn ngồi một chỗ thôi mà, có những lúc, kiểu, những cái ngày đó mình toàn ngồi một chỗ luôn, chỉ đi xuống dưới dưới nhà để ngồi một chỗ thôi chứ không tập thể dục á. Đó, còn đâu mà khi tập với mẹ nha, thì sẽ tập được rất là, kiểu, năng suất, tập được hết công năng trong vòng 1 tiếng luôn. Thì mình cảm thấy là cũng là nhờ mẹ mình đó, đồng hành với mình ấy.
Ừm. Ơ, thế á? <laughs> Ờ, đúng rồi. Ừm, tự nhiên có động lực bạn nhỉ? Ừm. Trời, hay quá luôn! Tính ra là, ờ, có một cái người đồng hành cùng như thế, đặc biệt là người thân, ở đây là bạn mẹ của bạn đấy, đúng không? Lại giúp cho bạn là có rất là nhiều động lực trong cái việc là duy trì cái thói quen tập thể dục này, đúng không? Thế thì không biết là trong tuần với lại cuối tuần đi, hoặc là những cái ngày lễ ấy, thì bạn có duy trì được cái việc là tập thể dục thường xuyên hết không? Hay là sẽ có những cái ngày gián đoạn ấy?
À. Ờ. À, có nha. Nếu mà, kiểu, gặp cái lý do gì nó bất khả kháng thôi, thì mình mới không đi tập. Còn đâu nhá, mặc dù là, kiểu, Mùng 1 Tết các kiểu mình vẫn sẽ dậy sớm để mình đi tập luôn á, lúc đó thực sự cảm thấy nó còn thích hơn nhiều luôn. Ừ, đó. Mặc dù là, kiểu, hôm qua thức muộn đến đâu, nhưng mà mình vẫn duy trì để mà mình đi tập thể dục này, và, kiểu, mình rất là vui vui vẻ về cái việc đó đấy. Mình thấy là, kiểu, dậy sớm tập thể dục vào Mùng 1 Tết ấy rất là hay, mình tập xong mình về, mình chào bố, chào mẹ, chúc bố mẹ, chúc Tết này thực sự rất là hay luôn á.
Ừm hứm. Trời ơi, đỉnh vậy! <laughs> Ồ! Ôi, tính ra là mới đầu năm mà bạn duy trì được cái việc là tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe như thế này quá là tuyệt vời rồi chứ còn gì nữa. Kiểu, đầu năm mở bát luôn mà, đúng không? Thế là cuối năm là toàn khỏe thôi. <laughs> Thế thì không biết là sau khi mà bạn duy trì được cái thói quen tập thể dục hằng ngày như thế này đi, nó rất là đều đặn như thế này ấy, thì bạn có thấy là bạn rút ra được cái bài học gì về cái việc là lắng nghe cơ thể bạn không?
Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn, chuẩn luôn! Ưm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, có chứ. Kiểu như là cái việc này nó cũng khiến cho mình nhận ra được rất là nhiều điều ấy. Thứ nhất là, kiểu, mình cần phải quan tâm đến cái sức khỏe của mình hơn này, và cái việc mà chỉ đơn giản là dậy sớm, rồi ngủ sớm, rồi tập thể dục ấy nó rất là đơn giản thôi. Những cái bài tập thể dục của mình rất là đơn giản thôi ấy, nó chỉ là đi bộ vòng quanh, hay là đi bơi này nhưng mà nó khiến cho cơ thể của mình được cải thiện sức khỏe lên rất là nhiều rồi. Và mình cũng học thêm được cả những cái việc về sự kiên trì nữa, tự vượt kh ngại khó, ngại khổ này. Nhất là mùa đông nha, ừ, thoát ra khỏi được khỏi cái chăn ấm đệm êm như thế này, mà, kiểu, trời mùa đông lúc đó t rất là lạnh luôn, buổi sáng sớm rất là lạnh luôn ấy nhưng mà, kiểu, mình cũng đã vượt qua được và, kiểu, mình cảm thấy như là, kiểu, mình rất là tự hào về cái việc đó ấy.
Ừm. Công nhận ấy. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Cũng hay. Ừm. Công nhận luôn ấy nhỉ. Tự hào về bản thân mà, đúng không? Bạn, ừm, bỏ qua hết tất cả những cái cám dỗ là chăn ấm đệm êm, rồi xong đó là thời tiết thì mát mẻ, hay là thời tiết lạnh như thế nào đi chăng nữa thì là bạn cũng thức dậy để bạn duy trì được cái thói quen tập thể dục như thế này, đúng không? Thế thì không biết là sau khi mà nhìn lại, đúng không? Trải ca qua cái quá trình mà ngày xưa đã từng là thức khuya rồi, rồi xong đó là không có tập thể dục được đều đặn ấy, rồi đến thời điểm hiện tại đi, là bạn đã duy trì được cái thói quen này lâu rồi và cơ thể của bạn cũng đẹp hơn rồi ấy, thì bạn thấy là cái thói quen này nó đã thay đổi bạn theo một cái chiều hướng tích cực đến cái mức như thế nào ấy?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ồ, đó là, kiểu, mình chuyển từ thành một cái con người cú đêm sang cái con người của buổi sáng luôn á. Bởi vì là ngày xưa thì, kiểu, đó, có khi cần thức được đến cả tận 2:00-3:00 mà, kiểu, không biết buồn ngủ luôn, cứ ngồi lướt điện thoại đến lúc đó luôn, á. Ờ, đó, nhưng mà, kiểu, đến hiện tại, nha, thì mình cảm giác như là mình có năng lượng hơn vào buổi sáng ấy, buổi tối đấy, kiểu, cứ nằm lên giường phát là đi ngủ luôn này, đó. Và, kiểu, buổi sáng rất là, ờ, thoải mái trong cái việc mình dậy sớm và, kiểu, mình làm được thêm rất là nhiều việc luôn, á. Có cái năng lượng và có hứng thú hơn trong những cái việc làm buổi sáng này. Thì mình ừm, cảm giác như là, kiểu, đã chuyển từ một con người cú đêm sang một cái con người của buổi sáng rồi.
Ừm. Công nhận ấy nhỉ? <laughs> Ừm. Trời hay mà, đúng không? Ừm. Ờ, nói chung là bạn trở thành một cái người rất là tích cực rồi mà, đúng không? Thế thì hiện tại nếu mà giả sử có những cái bạn trẻ mà, kiểu là, chưa có duy trì được cái thói quen tập thể dục đều đặn ấy, thì bạn có cái lời khuyên gì cho họ để họ bước chân ra khỏi cái vùng an toàn đấy để cũng duy trì được cái thói quen giống như bạn không?
Ừm. Ờ, phải nên tập thể dục để mà khỏe lên đi! Mình phải lo cho cái cơ thể của mình chứ! Kiểu, thực sự là, kiểu, đọc mấy bào đó có thể có phần họ hơi quá là nhưng mà, kiểu, nếu không ấy, thì thực sự nếu mà mình cứ ngủ rồi mình tự ngủ đêm thức muộn này thì rất là đúng là rất là dễ bị đột quỵ luôn. Và mình cũng nên chăm lo cho cái cơ thể và sức khỏe vừa ừ, đúng rồi, sợ lắm luôn, á!
Ừm hứm. Ừm. Ờ, công nhận đấy! Nghe nguy hiểm, đúng không? Ờ, hôm nay mình rất là cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những cái thói quen liên quan đến cái việc là tập thể dục của bạn nhá! Rất là hữu ích luôn ấy.
Mình cũng thế, nha, cũng rất là cảm ơn bạn vì đã lắng nghe mình chia sẻ cái việc tập thể dục của mình này. Tạm biệt bạn, nha. Bái bai.
Ô kê, chào bạn.